E aí, que conselhos você daria pra quem busca um bom mentor?
Ó, eu, primeiramente, eu teria que eh, pra pessoa, né, que tá procurando esse conselho, eu teria que contar a história da melhor mentor que eu tive na minha vida. No caso, foi uma mentora
Uhum. Ah, então conta.
que era a minha tia materna. Lógico eh eh
Hum.
quando você nasce você os as pessoas que têm seus pais presentes, que são eh, que têm esse pri eh, privilégio essa sorte, porque tem muita criança abandonada, né.
Ah, com certeza.
Eles são os meus mentores pro resto da vida. Então eu eu considero.
Na verdade tem criança abandonada com pai e mãe.
Exatamente. Então eu conside eu considero meus pais à parte, né, tipo, um ah, então se eu for se eu for dar um exemplo de um mentor, teria que ser alguém que nã não é meu pai a minha mãe, porque eles são à parte. A minha tia, ah, materna, ela mora nos Estados Unidos e ela foi eh, ela me acolheu quando eu tinha
Com pai e mãe vivo, né? Aham. Uhum. Uhum.
18 anos, que eu tinha me formado num
Ensino médio no Brasil?
segundo gru não, segundo grau, é, no caso. Ba eh, na época chamava ensino médio, talvez.
Aham. É.
E e eu estava, assim, indeciso se eu queria entrar numa universidade brasileira. Aí eu eu tirei um ano sabático, eu vi eu vim aqui para os Estados Unidos, conhecer meus primos, eh, na em na Flórida e depois na Geórgia.
Aham.
E ela começou a me guiar, porque ela tinha ajudado um primo meu da da que morava na Colômbia, porque minha mãe é colombiana, né.
Ah, que legal.
É, então ela tem uma família muito grande na Colômbia, 7 irmãos, 4 irmãs, muitos deles imigraram para os Estados Unidos nos anos 80, então eu já tinha uma base familiar nos Estados Unidos, da parte de mãe.
Na Colombia. Hum. Entendi, Colombiano adora, né, os Estados Unidos. Tem muito, colombiano, guatemalteco.
É, é agora no caso. E, é é aqui na Geórgia tem uma comunidade, né, numa cidade chamada Lawrenceville.
Hum, tá.
E, então ela tinha ajudado ele, né, ele estava se dando bem, ele se adaptou bem, então ela me guiou, né
Ah, que bom que ela é uma pessoa que gosta, né, porque, geralmente eu vi gente vê as pessoas que migraram, elas não são muito de ajudar os outros, né.
para para Sim. Mas é aquela coisa, então, primeiramente, o primeiro conselho que eu daria, que essa pessoa seja um familiar teu assim, tipo, é é ai já é um grande avanço, lógico não é garantia de não é garantia mas, então, o primeiro conselho que eu daria era esse.
Uhum. Com certeza. Não, não é garantia, porque eu já vejo parentes que não ajuda, não.
Exatamente, mas é são são passos, né, então o primeiro, repito, o primeiro conselho seria esse, que se é um familiar seu, próximo, eh, então existe aquela coisa de sangue, né, de então é, o segundo, ela que ela realmente, ela esteja essa pessoa esteja interessada em te ajudar assim, sinceramente como a minha tia, ela fez sem pedir nada, tipo assim, ela tomou a iniciativa né, de
Né. Sim. Olha, quer dizer que será que sua mãe ou seu pai não foram lá e falaram: "Ajuda ele", não?
Não, não, sim, é o sim é é foi assim, eh eh, a minha mãe ela não gostou, porque a minha mãe ela era médica, ela é médica ainda, e meu pai e engenheiro agrônomo, meu pai já faleceu, né. Eles fizeram curso superior, eh, são pro eram profissionais assim, né, bem sucedidos, e eles queriam esse caminho para mim, só que eu não tipo assim, eu já estava pensando nos Estados Unidos.
Aham. Sim. Entendi.
Mas eu não tinha certeza, assim, de que ir lá p eu queria ir lá para conhecer, porque eu tinha ido com 9 anos de idade
Entendi.
pra Disney World, né, então eu só fui com essa co com uma coisa na cabeça, conhe eh, conhecer a Disney World, an andar em todos os brinquedos, então essa tinha sido minha única experiência. Aí eu voltei como adulto pela primeira vez, então eu queria voltar, né, já adulto, já pra vivenciar como é que é a vida deles, dessa família minha nos Estados Unidos.
Aham. Aham. Aham. Nos Estados Unidos. Olhe, que legal. É bom que você teve ele ela, né, que te ajudou bastante, né.
Exatamente. E a minha tia me aco Eu não teria ido se eu não tivesse família lá nos Estados Unidos, eu tenho e disso eu tenho certeza.
Olha.
Mu muita gente faz, e eu admiro quem fez, né.
Nossa, muita gente faz. E vira o familiar aqui nos Estados Unidos. <laughs>
É, mas eu eu Sim. Porque é é o seguinte, eu quando eu tomei a decisão que ela me ajudou, ela me guiou em todos os passo
Hã.
porque realmente ela tava interessada, e ela era uma pessoa que sabia do que estava falando, porque ela morava desde 85 nos Estados Unidos, esse é outro conselho que eu te dou, que eu dou pra uma pessoa que está procurando um mentor. Tenha certeza que essa pessoa sabe do que está falando, tem um conhecimento do
Nossa. Hum. É verdade. Tem a experiência, tem a prática da coisa, né.
E ela tinha, ela mo Exatamente. Exatamente, que era o caso, a minha tia morava desde 85. Ela foi com a cara e a coragem. Ela só tinha o irmão mais velho dela, que em New Jersey.
Hum. É mesmo? E como que ela fez para se legalizar? Ela casou?
Ela caso então, ela casou com, eh, o essa história é até interessante, o o marido dela bom, eles são separados agora.
Sim.
Mas é. E ali, eh eh, ele é americano, né, e ele era eh, ele só ele é Mormon, da igreja Mormon, e, eh, Jesus Igreja Jesus Cristo do Santos dos Últimos Dias.
Olha. Sim. Hum. Aham.
No Brasil chama assim, né. Eles são dono do Estado de Utah aqui no nos Estados Unidos, um Estado <chuckles> literalmente, só pra eles.
Ah, é verdade. Já vi já vi eh, tem uma série, né. É um streaming que fala deles. Aham.
É, então Eu já fui no templo lá, do só porque eu fui batizado no mas essa é outra história. Mas já fui no templo, né. Então ele ele na época que ele é missionário, que você eles dedicam 2 anos da vida dele pra fazer missão pra a
Aham. Tá.
eh, encontrar as pessoas e e incentivar a entrar, e ga a se batizar na igreja.
Sim, sim. Sim, é.
E ela morava com o irmão dela, né, com o tio mais velho que o motivo que ela foi que ela veio para o Estados Unidos, porque ela tinha o contato, né. E a minha tia muito bonita, assim, quando jovem, ela era muito bonita e o americano, assim, ficou só que quando você é missionário, você não pode entrar nessa, né. <chuckles> Você não pode ter nenhum contato, nenhum tipo você esses 2 anos, você se dedica à à causa Mormon, né. Exatamente. Então ele foi lá, eles eles fazem, eh, vários encontros, assim, no de pra ele propagar o evangelho, o livro de Mormon, que é o livro que ele segue, eles seguem a bíblia normal. E e ele esperou, assim, a ca ele teve o contato inicial, teve aquela coisa, ele esperou acabar a missão dele, né, pra, finalmente, quando ele já cumpriu esse ob e e esse objetivo
Uhum. Sim. Ah. Doido com ela. Sim. É a missão, né. Uhum. Sim. Hum, manteve contato com ela, então.
É, ma quanto não tinha aí, não tem problema, é uma e aí ele voltou, né, e e falou assim: "Não, eu desde que eu te vi" ele me contou essa história, "e me apaixonei por você. Você é a ma mu mulher mais linda do mundo", e realmente a minha tia era muito bonita quando jovem. Até até o dia de hoje, mas muito bonita mesmo. E aquela beleza mesmo latina, né, tipo, ah, mulher branca, do cabelo negro liso, né, então realmente, eu vejo como é que o americano pode e ele loiro, né, aqueles americano é.
Aham. Aham. Sim, sim. Gostar, né. <laughs> Ah.
E então ela ela casou com ele, eh, e olha só como é que ela foi mentor dele, porque ela era mais velha que ele.
Hã. Aham.
2, 3 ano. Só que a vida fez ela ficar, eh, ela era mais ainda, eh
Adulta.
Adulta, não só no de 2 anos e meio de diferença, porque ela tinha levado uma vida de, assim, de mais de sacrifício, e e ele não, ele era o típico americano é. Ele era o típico americano que cresceu na numa família religiosa, que te te sempre teve tudo ali, não teve
Sim. Independência também, né. Aham. Uhum. Sim, sim.
Então depois que ele, eh, ele hã?
Ela ela foi mentora dele também. <laughs>
Sim, porque porque ele me co ele me contou tudo isso. Eu achei impressionante. Eh, ele também não sabia o que fazer depois q porque eles, assim, eles terminam o segundo grau, né, e aí eles entram na missão. Eles eles saem com 20 anos, normalmente. É.
Aham. Ah, nossa, muito no a gente vê mesmo, eles são muito novinhos, né. Lá no Brasil, de vez em quando, a gente vê eles andando, assim. É.
Sim, exatamente. É é ver alguém exatamente. E então ele ele estava com aquela mesma a crise exis existencial que eu estava, né, que aí o cara mencionou que ele queria ser caminhoneiro, que caminhoneiro ganhava um bom dinheiro, que não sei o quê. E ela falou: "Não, o que você tá falando? Você é um cara inteligente" e, realmente, o meu tio é um ele tem um QI, um quociente de inteligência acima do normal, um tipo um gênio mesmo. E ela falou: "Você é um cara inteligente, você tem que você tem que entrar numa universidade, seguir uma carreira que você gosta". E ele ele gosta ele sempre gostou de informática, de ele é ele é um executivo de até o dia de hoje, de uma da da Microsoft. Eh, muitos anos de Microsoft. É, e então ele ela ele tipo, ela falou assim, ó: "Tô horrorizada". Aí ele falou: "Não, mas é que" que a família dele não era assim de era de classe média, assim, entre e e ele falando: "Mas universidade custa caro, não sei o que, eu eu vou ter que 5 anos e"
Aham. Nossa. Nossa. Aham. Uhum. Olha, que chique. É? <gasps> Que legal!
E ela falou, assim, como ele tinha pedido ela em casamento: "Olha a gente se a gente hum, a gente se casa, não precisa ser uma cerimônia muito" custosa
Chique. É.
eh, a gente trabalha, os 2 juntos, vamos ser um time, né
Aham.
e eu vou trabalhar, você vai trabalhar, quando você não estiver estudando. A gente mantém uma vida "hâ, uma vida simples, até você se formar. É um é um objetivo de vida", então, eles fizeram exatamente isso. Ele se formou, né
Hum.
e, aí, começou pegou um trabalho muito bom logo de começo, porque ele ele foi nas melhores universidades, né, de informática, no caso eh, então, ele foi mentor ela foi mentor dele, então, é outra coisa, né. Outro conselho que eu dou, eh, que você conheça um caso que essa pessoa que você tá considerando como um mentor
Uhum.
que tenha ajudado alguém antes, né, que tem um um historial de
Uma história que podia eh, né, de ter ajudado, né.
Exato, então, esse é o outro conselho que eu dou, e a minha tia
É, verdade, é verdade. É.
Eh, então, eh, são vários, né, você tem que a analisar bem você não pode confiar em ninguém 100% também, eu diria.
E, aí, foi ela que ofereceu a ajuda pra você?
É eu eu acho que a minha mãe pediu, ela nunca me contou, mas tudo bem, pra mim não tem diferença nenhuma, né. A a única coisa que ela me guiou, em todos os passos, ela quan inclusive quando
Tá.
eh, tanto ela, quanto o meu primo da da Colômbia, que estava estudando, ele me falou que: "Olha, eh, a a burocracia", isso foi 2002, né. O o apesar que já existia
Ah, você já tinha um primo também que já estava estudando, né, já tinha passado por isso. Uhum.
Exatamente, ela tinha ajudado. É, então a burocracia ainda era intensa, então, ela e e ele falou que o processo ia ser bem trabalhoso, documentação, traduziu, o documento, mandar pra universidade. Eles pedem mais coisa e vai, vem. Quase 4 meses, eh, fazendo isso, porque eu tive que voltar para o Brasil, né.
Sim. Ah, hoje em dia, talvez seja mais porque a fila deve grande
É, hoje em dia é mais fácil, é, hoje em dia é mais Não, mas hoje em dia é tudo automatizado, tudo e
Ah, mas tem muito mais gente querendo, né.
É, mas eu eu eu eu eu fiquei sabendo que não, acho que em 2 meses você faz tudo. E e e não só depois que eu me formei, que eu vim morar para os Estados Unidos, que eu saí da casa dos meus pais pela primeira vez, né. E fui morar num dormitório de uma universidade americana, ela também me guiou, tipo, "agora você, eh, tá por tua conta, você tem que se virar, você não vai ter ninguém pra fazer lavar tua roupa, fazer tua comida". Que eu sempre cresci com empregada doméstica no Brasil.
Estudar. Aham. Hã. Aham.
Então
E a e e então essa sua tia realmente é boa, né, porque ela inspirou e levou à estudar o marido, você
Sim. E o meu primo, o meu outro primo. E é depois outra outra prima, assim, anos mais tarde. Então, sei lá, outro conselho que eu dou é que a pessoa seja bom coração, e realmente ela comprovou que é uma pessoa de um coração enorme, acolhedor, assim. E é difícil que você vai encontrar mentor com todas essas qualidade, eh. Eh exatamente, por isso que
e quem mais? E o outro pri Ela é. É. Nossa, muito difícil, viu. Você te muita sorte de ter uma tia assim. Porque eu te falo, tem muita gente com parente aqui que, assim, num num cede nem o quarto alugado para pessoa morar, né. Ah
Não eu olho até o dia de hoje. Não, eu sei que tem todo não, eu tenho tios, assim, que são também eu tenho tio também da do lado da minha mãe que é totalmente contrário, é uma pessoa totalmente desagradável, mesquinha, assim. E tanto é que até os próprios irmãos e irmãs dele isolaram ele, tipo, ninguém tem contato com ele, assim, uma pessoa amarga, assim.
Uhum.
Que a minha mãe ajudou no Brasil e e ele apunhalou ela pelas costas, mas é isso isso aí é um é outra história, né, tipo até nem vale a pena mencionar. Mas eu, tipo, o dia que eu me formei, que a cerimônia de graduaç que eles te dão o diploma
Uhum. Aham.
eu, tipo assim, eu implorei minha tia, assim: "Por favor, eu quero que você esteja lá". Porque meus pais não podiam estar, o eh, estavam no Brasil, meu pai já estava na Argentina, eles tinham se divor tinham se divorciado, en
Hum. Entendi, aham.
Mas eu falei: "Eu você é a pessoa que eu mais quero que esteja lá, porque você foi a pessoa que mais, eh, responsável que aconteceu isso", e realmente ela, no dia da cerimônia, ela tava lá com
Uhum. Ela foi
com meu tio e meus
E hoje em dia, você tem muito contato com ela? Ela te ajuda? Como é que é?
Não, ela tá aposentada na Flórida, ela tem uma vida mais tranquila, graças à tecnologia moderna, a gente faz a chamadas de
Faz video chamadas.
eh, video calls, né, vídeo chamadas, é é o
E ela que ela que tem filhos? Ela que é a a avó dos seus filhos, ai. <chuckles>
Então, ela <chuckles> tem eh, ela é uma avó postiça, e a a as minhas 2 avós já morreram, então a gente, eh, sempre que eu vou na Flórida, lá ela mora em Boca Raton, que é o lugar onde estão a maioria do dos aposentados, tem muitas comunidades de aposentados lá em Boca Raton.
Hã, hum. Aham.
Ela mora num lugar super bom, ela se divorciou do marido dela, do meu tio, mas tudo bem, né, é a vida, né.
Oh. Ela ajudou e depois se divorciou.
Ah, mas não foi isso, foi foi mútuo, foi anos depois, assim, tipo, não e ele agradece e tudo, ali. Eles se divorciaram de forma amigável, não teve essa briga de É, tipo, dividiram tudo em meio a meio, então mas assim, eh, eu agradeço o resto da vida, eu espero que a pessoa que procure um mentor encontre um como eu encontrei.
Tá. É, olha, é muito bom, viu, muito obrigada por partilhar sua histó
Obrigado a você por por ter me escutado. Tenha uma boa tarde.